Eee, bisa banget. Karena gini, eee, nafas tuh yang bener kan memang, eee, tarik hid nafasnya lewat hidung gitu ya. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut gitu kan. Idealnya seperti itu gitu, dan itu akan ketika kita latihan nafas itu secara rutin dan kita akhirnya, badan kita tahu nih cara nafas yang benar tuh kayak apa, itu akan ngaruh secara enggak sadar. Sec iya, secara tanpa sadar ya, itu akan berpengaruh ke sehari-hari gitu. Kita akan kayak ngikutin aja gitu ritme nafasnya kita tuh seperti yang kita latih. Itu akan contoh ya, kita jalan, kita lari, itu kita akan bisa nafas lewat hidung gitu. Karena banyak loh, Kak, orang-orang tuh yang ternyata kalau lari itu lewat, lewat mulut nafasnya.
Oke. Ya. Ya. Oh gitu. Iya iya. Mhm. <laughs> Nah itu. Itu ada bahayanya enggak, ada dampaknya enggak kalau lewat mulut tuh kenapa gitu?
Cepet capek itu yang pasti. Karena kan karena kan sebenarnya kita tuh harusnya tuh nafas lewat hidung, masuk ke paru-paru. Ya, ada akan akan ada sebagian ke ke diafragma ya, ke rongga perut gitu. Cuman kan kalau lewat nafasnya lewat peru mulut, yang masuk ke paru-paru tuh enggak banyak gitu loh, Kak.
Oke. Oh. Oh gitu, oke. Bentar, Kak. Ej heeh. Iya, orang bakal apa?
Jadi orang itu bakal Orang tuh bakal cepet ngos-ngosan, orang bakal cepet ngos-ngosan, bakal cepet capek kalau nafasnya lewat hidung. Itu ber itu berlaku untuk kalau kita jalan, terus lari, gitu-gitu lah.
Oke. Ya. Oke. Nah tu kan tapi ada tuh, Kak, eee, apa ya, kayak teknik kalau orang bilang gitu misalnya kayak, eee, ambil nafas lewat hidung, keluarkan ke eee, dari mulut, nah itu gimana sebenarnya, Kak? Apakah itu adalah hal yang benar juga? Atau gimana tuh?
Iya.